เออ ไม่เลยอะค่ะ เรา เราเองเนี่ย เราขอดูที่คุณภาพเป็นหลักอะค่ะ สำหรับยี่ห้อเนี่ยเราไม่ติดใจ เราดูลุกคุณภาพกับราคา ยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ว่าหลักเลยอะค่ะ ขอ 2 อันนี้เป็นหลักเลยอะค่ะ
ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ก็พอที่จะเข้าใจแล้วแหละค่ะว่า อา ถ้าเกิดว่ายี่ห้อไหนก็ได้ ราคาก็ไม่เกี่ยง เอ เดี๋ยวนะคะคุณได้บอกงบประมาณของ ก็คือแต่ละอัน ใช่ อ๋อ ค่ะ
ราคาเกี่ยงค่ะ ร่ะ ร่ะ ราคาเคี่ยงค่ะ <chuckles> ราคาเกี่ยงค่ะ เอ่อ เอา เอาคุณภาพไม่เน้นราคานะคะ แล้วก็ เอ่อ เกี่ยงเรื่อง เขาเรียกว่าแนะ เอาคุณภาพไม่เน้นยี่ห้อ เกี่ยงเรื่องราคาด้วยค่ะ
เหมือนกันค่ะ ง ค่ะ แล้วงบประมาณอยู่ที่เท่าไรนะคะ แต่ ของแต่ละชิ้นน่ะค่ะ?
<giggles> โซฟาเราตั้งงบไว้อยู่ที่ 2,500 ส่วนไอ้เครื่องจิ๋ว ต เครื่องดูดฝุ่นจิ๋วนั้นน่ะค่ะ เราตั้งงบไว้ที่ 3,000
5 โอ้โฮ เอ๊ เลข 0 ไม่ได้หายไปใช่ไหมคะ?
ไม่ ๆ นะ ไม่นะ ไม่ค่ะ
เอ๊ะ คุณใช้ของอะ เราไม่เลยเหรอคะ? อ๋อ อ๋อ โอเคค่ะ ได้ค่ะ ถ้าอย่างงั้นเนี่ย อื้อฮือ เอ๊ หรือว่าคุณต้องการสินค้ามือใหม่หรือมือ 2 นะคะ?